Ya, galiba her şey satılmıyor. Eee, ben çok satın alma yapmıyorum. Daha çok satıyorum; yani, oraya koy daha doğrusu satamıyorum. Yani, birazcık uğraşmak gerekiyor. Fotoğraflarını koyup hani bıraktım. 2 parça, 3 parça falan sattım mesela burada, eee, yani, İtalya'da, Roma'da ama, eee, Türkiye'deyken daha çok satılıyordu. Niye bilmiyorum. Orada daha bir trafiğim vardı. Burada onu pek yapamadım. Bir de, yani, böyle çok uğraşmak da istemiyorum. Çünkü zaten çok hıı, evet, evet. Söyle, sen söyle.
Hı hı, hı hı. He. Evet. Hı hı. Hıı. Peki, böyle, ı hı Evet, gözlemlediğin aradaki farklar neler? Yani, eee, çoğu kişi, eee, b eee, çevrimiçi aplikasyonları tercih edebiliyor. Eee, belki de, güvenlik açısından başka sebepler olabilir. Eee, sen nasıl gözlemliyorsun? Bu sebepler neler sence?
Hıı.